อา โอ้โฮ แต่ตอนนั้นอะมันเป็นแบบงานมหาลัย งานที่หอพักมหาลัย แล้วเขาก็แบบว่าแล้วก็มีแต่เพื่อน ๆ กัน แล้วเราอะเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วอะ แบบเป็นพี่เชียร์อยู่แล้วเนาะ เออ เราก็เลยรู้สึกว่า เออ ไปมันสนุก ๆ ไม่ได้คิดว่าจะได้รางวัล หรืออะไรเลยนะ ไปแล้วแบบ โอ้โฮ แบบสนุกสนานกับเพื่อน ๆ น่ะ แต่สุดท้าย เออ เขาก็ ให้ที่ 3 มา เราก็บอกโอเค เอารับไว้ ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย เออ
<chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม ๆ อืม อา ก็ยังดี ก็ยังได้ แล้วอย่างเงี้ยตอนเด็ก ๆ เหมือนฟังแล้ว คือคุณพ่อก็ชอบอีกแนวหนึ่ง คุณแม่ก็ไปอีกแนวหนึ่ง แบบนี้นี่เขามีตีกันบ้างไหม? ว่าใครจะเปิดแนวไหน หรือว่าเขาก็เปิดคู่กันไปเลยแข่งกัน?
อะฮะ ใช่ โอ้โฮ เอาจริง ๆ เนี่ย พ่อจะเป็นคนที่ฟังวิทยุบ่อยมากเนาะ แต่เด็ก ๆ อะ แต่แม่เขาก็ แม่เขาจะทำ ตอนนั้นเขาเป็นช่างทำผม เขาจะแบบ คือเขาไม่ค่อยว่างฟังหรอก เขาจะดูทีวีมากกว่า แต่ถ้าเขามีเวลาว่างเขาก็จะแบบ ตอนนั้นมันเป็นเทปเนาะ เขาก็จะเปิดเทปฟัง พ่อ เขา คือพ่อเนี่ยจะไปอยู่ชั้นดาดฟ้าข้างบน <chuckles> บนบ้านตอนนั้นมี 3 ชั้น จำได้เลยพ่อจะชอบไปแบบ <tsk> เขาจะมีเปลของเขาอะตัวหนึ่ง ใช่ไหม เขาก็ไปนอนไกวเปล แล้วก็เปิดแบบวิทยุทรานซิสเตอร์เนาะ สมัยก่อนอะ เออ ฟังเพลงของเขาไป
อือฮึ ค่ะ อืม อ๋อ อือฮึ ๆ อืม อา อือฮึ ค่ะ เปิดวิทยุ อา พ่อก็จะเป็นมนต์รักทรานซิสเตอร์ <chuckles>
เออ แม่ก็จะอยู่ด้านล่างบ้าง เออ ทำผมอะไรของเขาไปชะ แต่ถ้ามีเวลาว่างเนี่ย เขาก็จะมาชั้น 2 ชั้น 2 จะเป็นโซนแบบห้องนอนใช่ไหม เออ เขาก็จะแบบมาเปิด เขาจะมีเทป เครื่องเล่นเทปของเขาอะ เขาก็จะเปิดเทปฟังตอนนั้น คือเหมือน แยกกัน แยกกัน ไป แต่ว่า
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม แยกกันไป แล้วแต่ มี มีโซนเป็นของตัวเอง มีมุมเป็นของตัวเอง
แต่ ว ไม่ แต่ถ้าวันไหนพ่อ กรึ่มขึ้นมา แล้วอยากร้องคาราโอเกะอะ แม่ก็ แม่ก็บ่นเหมือน กันนะ พ่อก็เสียงดังมาก โหยหวนมากอะ
อ๋อ อือฮึ แม่ แม่บ่นว่าแม่ไม่ได้ร้อง หรือว่าบ่นเพราะมันเสียงดัง <chuckles>
เออ มันเสียงดัง แล้วดู
นึกว่าแม่บ่น เพราะว่า โอ๊ย ไม่ให้ฉันได้ร้องเลย ฉันก็อยากจะร้องของฉันเหมือนกัน
ไม่ ไม่ แม่ แม่รำคาญ ก็พ่อเขาร้องของเขาคนเดียวได้โดยที่แบบ ไม่ อายใครนะ อยู่บ้านคนเดียวเขาก็ร้องคาราโอเกะอยู่อย่างเงี้ย แม่เขาก็โอ๊ย มันรำคาญ คือถ้าแม่เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบ บางทีไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ วัยเดียวกันน่ะ เออ เขา มันจะมีร้านคาราโอเกะที่เขาไปกันประจำอะ บางทีเราก็ติดสอยห้อยตามไปด้วย เออ อ่า เขาก็ไปร้านคาราโอเกะ หรือว่าเวลามีงานปีหม่งปีใหม่ งานวันเกิดเขาถึงจะร้อง เออ อันเนี่ยแต่พ่อร้องได้แทบทุกวันไง
อืม อ๋อ ค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ ค่ะ อืม

แม่อะชอบร้องพวก โอ้โฮ รู้จักไหมแบบ ใจรัก อะไรสุชาติ? <chuckles> เมื่อดวง ใจมีรัก อะไร น่ะ นั้นเขาก็ร้องได้ เอ่อ บางทีก็เป็นแบบ ลูกทุ่ง เอ๊ย ไม่ใช่ เออ ๆ ๆ อันนั้นเขา เขาก็ชอบร้อง
อา นึก พอจะนึกออก เมื่อดวงใจมีรัก อะไรสักอย่างใช่ไหม แต่ ด แต่ก็ แต่ก็ได้แค่นี้เหมือนกัน <chuckles>
ล เออ ประมาณนั้น แล้วก็มีแบบแนวแบบปาน ที่เขาบอกเขาชอบ ปาน ธนพร เออ ดัง พันกร อย่างงี้ แล้วด้วยความที่เขาอยากร้องอะ แต่เสียงเขาไม่ได้อะ เสียงเขาใหญ่ มาก เขาก็จะให้เราไงเป็นคนร้องให้เขาฟัง
อืม อา อ๋อ ค่ะ อา เราก็ได้ฝึกการร้องมาจาก จากอย่างนี้นี่เองที่แม่ให้เราร้อง อืม
นึกออกไหม? ใช่ เราก็เลยเป็น คนที่แบบ อา ปาน ธนาพร ใช่ไหม แม่เอามา เดี๋ยวร้องให้ เออ เขาก็แบบว่า "แพร เอาไปร้องให้ฟังหน่อยสิ" อะไรอย่างเงี้ย เราก็ "โอเคได้ อา เดี๋ยวร้อง ร้อง" มันก็เป็น คือเราอะ ด้วยความที่เหมือนอยู่ในครอบครัวที่เขาไม่ได้มากดดันอะว่า จะต้องร้องให้เพราะ หรืออะไร คือมันคือความสนุกสนานในบ้าน เพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนรักการร้องเพลงมั้ง ไม่ได้คิดว่าแบบเราจะต้องร้องเพราะ ร้องดีตรงคีย์ อะไรอย่างงั้น ไม่ใช่อะ มันร้องเพื่อความสนุกสนานในบ้านมากกว่า
อา อือฮึ ๆ ค่ะ อืม อืม อือฮึ ๆ อืม อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ เพราะว่าเหมือน ก็ทำให้บรรยากาศในบ้านมันแบบคึกคักครื้นเครง ทั้งคุณพ่อคุณแม่ ก็แบบว่าชอบเสียงเพลง แบบนี้มีความคิดอยากจะไปเป็นนักร้องมากไหมคะ? เพราะว่าซ้อมร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก ๆ ขนาดนี้?
อือฮึ โอ้โฮ ไม่ ไม่ ไม่ คือ อย่างที่บอกเราชอบร้องเพลง แต่ เรา ก็ไม่ได้คิดว่า เราแบบร้องเพราะแบบกว่าคนอื่นนะ เพราะคิดว่าคนที่แบบ เขาร้องเพราะจริง ๆ ที่เป็นนักร้องอะ โอ้โฮ เราทำไม่ได้อย่างเขาแน่นอน แล้วก็การร้องเพลงเอาจริง ๆ มันไม่ได้ง่าย ๆ นะ บางคนแบบ "อุ๊ย แบบแค่ร้องเพลงแบบไม่มีอะไรมาก" แต่ถ้าแบบเราไม่มีพร สวรรค์อะ เออ มันก็ไม่ง่ายที่จะทำให้ถึงคีย์ที่จะแบบมีพลังที่จะแบบว่าให้แตะโน้ตสูง ๆ ได้มันไม่ง่ายเลย อืม
อืม ค่ะ อืม อืม อืม เราก็คือพอร้องได้แบบขำ ๆ สนุกร้องให้คุณแม่ฟัง หรือว่าร้องตามแบบ ได้ยินเสียงคุณพ่อร้องมาทุกวันจากการร้องคาราโอเกะ ก็เลยมีความเคยชิน อือ
เออ ใช่ ใช่ เรา คือเรารู้สึกว่า เราเป็นคนที่ร้องตรงคีย์เฉย ๆ เพราะว่าฟังมาเยอะ ก็เลยรู้ว่า "เออ มันต้องร้องคีย์ไหน คีย์ไหน" แต่เวลาไปกับเพื่อนเงี้ย ไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อน เพื่อนก็บอกอยู่ว่า "เรา เออ เราร้องเพราะเราร้องเก่งนะ" แต่เราก็แบบ เออ ก็ เราก็รู้ว่าเราร้องได้ แต่ถ้าแบบไปถึงขั้นมืออาชีพ แบบคือบางคนเขาแบบไปประกวดร้องเพลง อะไรอย่างเงี้ย เราไม่คิดนะ เราไม่คิดว่าจะแบบไปประกวดร้อง เพลงแบบ เดอะสตาร์ AF อะไรอย่างเงี้ย ไม่เอานะ
ค่ะ อืม เออ อือฮึ อืม อือ ๆ อือ อ๋อ <chuckles> ก็เผื่อ เผื่อแบบว่า เฮ้ย ก็ฝึกซ้อมมาตั้งแต่เด็ก ๆ อาจจะแบบว่า อยากจะไปบ้าง เห็นคุณแม่ ก็คงจะภูมิใจเนาะ ที่คุณแม่แบบอุตส่าห์ปลุกปั้นให้ลูกร้องเพลงตั้งแต่เด็ก ๆ
เออ <chuckles> ไม่ โอ้ ไม่ ๆ ๆ ๆ <chuckles>

คือจริง ๆ แล้วแม่เราเนี่ยค่ะเป็นคนที่ฟังเพลงได้จะแทบ ได้แทบจะทุกแนวนะ คือศิลปินถ้าเป็นคนไทยเนี่ย คนโปรดของเขา ก็คือแจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ <chuckles> เก่ามาก ใช่ คือแบบ เพะ เพลงพบรัก อะไรอย่างเงี้ย เพลงแสนรัก เออ เราก็ฟังตามเขาไปนั่นแหละ แต่พอเหมือน พอมัน เราโตขึ้นนิดหน่อยเนี่ย มันก็จะเริ่มมีคนเอามาแบบว่า Remake ใช่ไหม เหมือนมาทำใหม่ เออ เราก็ เอ๊ย เหมือนแบบ ก็ชอบเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็ชอบแนวแบบ เอ่อ ลูกทุ่งเขาก็ฟัง แล้วเรารู้สึกว่า
อือฮึ อ๋อ ที่สุดของแจ้ <chuckles> อือ ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อือ ๆ ๆ อืม ค่ะ
เราอะฟังเพลงได้หลาก และ หลากหลายแนวมากอะ เออ ตั้งแต่
เอ๊ะ เหมือนแจ้ถ้าเป็น ถ้าเป็นแจ้ ดนุพลนี่เขาเป็น เป็น เป็นแนวไหนนะ? เขาเป็น เป็นลูกกรุงเหรอ? ไม่ใช่ หรือว่าเป็นพอป? หรือกรุง เออ เป็นลูกกรุงอยู่เนาะ
น่าจะเป็น <tsk> ลูกกู ไหม? มันน่าจะผสมกัน เพราะเขาก็ไม่ได้ว่าลูกกรุงแบบจ๋าอะ เออ มันยังมีความ
ใช่ไหม? อืม เหมือนเขาก็จะเป็นแบบว่าเหมือน เหมือนมีเป็นเพลง เป็นเพลงเก่าที่ไม่ได้ออกแนวลูกกรุงจ๋าขนาดนั้น ก็มีความแบบสมัยใหม่ขึ้น
ใช่ เออ ๆ ๆ มันมีความล้ำสมัยขึ้นนิดหนึ่งในสมัยนั้นเนาะ เราก็เลยฟังแล้วเราอะ ก็ชอบตามแม่เขาไป แต่แม่เขาก็ฟังแบบพอป ก็ฟังนะ แล้วก็แบบดัง พันกร เงี้ย แม่ชอบ ปาน ธนพร เงี้ย แม่ชอบ เออ
อืม ใช่ ใช่ อือฮึ ๆ อืม โอ้โฮ แม่ก็เป็นสาย เอ่อ ค่าย RS เหมือนกัน
<chuckles> เขาก็ ใช่ เขาก็จะมาแนวนี้ แล้วก็ เอ่อ สากลเขาก็ชอบ เขาฟอ เขาฟังไม่ค่อยออกอะ แต่เขาก็ เขาก็ชอบ แล้วเขาร้องคาราโอเกะเขาร้องได้นะแบบว่าฮึมฮัม ๆ ไป อะ แต่ว่าไม่ได้รู้ความหมาย
อืม อา อุ๊ย แสดงว่า อย่างงี้แม่ แม่ชอบร้องคาราโอเกะด้วยใช่ไหมคะเนี่ย?
โอ้โฮ ทั้งพ่อทั้งแม่จนแบบเรารู้สึก ว่า มันส่ง ส่งผลกระทบมากับเรา <chuckles> เต็ม ๆ ใช่
อ๋อ อืม ก็คือเรา ก็เลยชอบร้องคาราโอเกะด้วย